Oi, eh, eu preciso de um conselho, eh, de algo que tem me incomodado bastante. E é a respeito da do medo da crítica, né? É algo que eu carrego, assim, comigo e eu gostaria de, pronto, ter algumas dicas, eh, alguns conselhos pra vencer esse medo da crítica que eu tenho.
Uhum. Hum. Aham. Tá, certo. Eh, só pra entender um pouco melhor, eh, me diz quando que acontece? Geralmente é é no trabalho, é na família, é em algum lugar específico? Em que ambientes, assim, da da sua vida que geralmente acontece essas críticas?
Olha, tem acontecido com mais frequência e é onde eu percebo mais, né, é na igreja, né, onde eu frequento. Então o que acontece, eu eu tenho um uma parte de liderança muito forte, né. Eu participo de o grupo de liderança. E aí, o que que acontece? Eu tô sempre trazendo projetos, né, eh, de de do grupo, projeto pra mulheres, eh, d de treinamentos, de palestras, né. Algo que possa edificar, né, a vida das mulheres, enfim. E e e da igreja como todo, né, de toda a membresia. Mas, isso acontece mais nesses eventos específicos de mulheres, é onde eu sou mais solicitada pra atuar, sabe? E e acaba que eu tenho muitas ideias de fato, sabe? Eu sou uma pessoa bastante criativa, tenho uma visão bastante ampla, né, e ao mesmo tempo cirúrgica. Porém, eh, existe algo em mim, que é um bloqueio muita das vezes, que me chega no final, né, eu monto tudo e chega no final eu não consigo executar, e acabo passando pra outras pessoas executarem, né. E eu já percebi que isso é por medo de ser criticada mesmo pelas pessoas.
Hum. Tá, entendi. Aham. Ideias novas, né? Uhum. Entendi. Aham. Hum, entendi. Aham. Hum. Entendi. Perfeito, perfeito. E assim, tudo bem, agora só pra entender pouco mais também, já aconteceu episódios de crítica? Ou é algo, assim, que você sente que é mais uma ansiedade mesmo, de algo que nunca aconteceu? Você já teve episódios que você foi, assim, criticado e foi algo que não foi muito legal, você não gostou, como é que aconteceu?
Ah, na verdade, o que que acontece? Eh, como eu eu já tenho já carrego esse medo, né, da crítica, então algumas pessoas até que me dão oportunidade pra tá a frente, pra eh, tá conduzindo, né, a os projetos e tudo. E eles, pronto, eu acabo falando: "Olha, poxa eu tô eu tô insegura, eu tô com medo e tal." E e aí, por eu acabar externalizando isso, eh, elas acabam sendo muito muito, eh, como é que eu posso dizer? Firmes ali em dizer pra mim, sabe? Ah você rigorosas ali no se no sentido de dizer assim: "Ah você é muito insegura, você tem muito potencial, você é muito inteligente, tudo que você faz fica muito bom." E por mais que ela que elas elogiem falando tudo isso, eh, aí elas me falam: "Mas você é muito insegura." E acaba mexendo no po na minha dor, entende? Que é, de fato, a insegurança, né, então
Aham. Certo. Ah, rigorosas, ali, com você, né? Uhum. Aham. Aham. Entendi. Entendi, entendi. É. Acontece mesmo assim, né? E assim, você como tá numa posição de liderança ali, acaba até chamando pouco mais a atenção pra você, né, porque natural, né, você tá ali criando, né, sendo criativa, né, criando ideias e tudo mais. E assim, eh, seria interessante, né, de repente, você conseguir, eh, identificar com quais pessoas você se sente à vontade e você pode você eh, ser você mesma, sabe, na hora de você expor uma dificuldade sua, né. Porque, não são todas as pessoas que entendem, eh, a sua insegurança como, na verdade, algo que precisa ser, eh, ajudado, ali, né. Que a pessoa precisa ali te, né, incentivar, né, tentar te acalmar, né, porque algumas pessoas vão fazer isso e isso é super positivo, né? Mas outras, pelo contrário, vão tentar te diminuir, vão tentar de repente, eh, expor isso pra outras pessoas, né, apontar como uma fraqueza, sabe? Então, você já chegou a identificar com quais pessoas você sente essa tranquilidade de conversar e ser pouco mais vulnerável com elas?
Entendi. É, o pessoal, assim, da minha da minha equipe direta, né, que já trabalha comigo, eu sinto, eh, mais a eh, que eu fico mais à vontade, né, com eles. Só que eu acabo não fazendo isso pra esse núcleo somente, né? É algo que abrange um todo, então quando abre muito para o todo, eu acabo ficando muito exposta ali, a pessoas como você mesmo falou, pessoas que vão criticar e pessoas que vão elogiar. E eu acho que é isso,e eu acho que é essa esse medo da crítica é que me faz, quando eu vou pra essa pra esse trabalho mais macro, né, de vis mais visibilidade, onde eu vou aparecer mais, então eu acabo ficando mais bloqueada, sabe? E e aí eu percebo que eu já não quero estar nesse lugar de visibilidade.
Aham. Ah legal. Aham. Certo. Sim. Aham. Entendi, entendi. É Entendi, porq porque você já tem pouco de receio, né?
É, exato.
Entendi. Assim, um outro ponto que seria interessante trabalhar é que no geral, né, n não não tem como agradar todas as pessoas, então quando você, ah, se você tá sendo pouco mais vulnerável, insegura, tá tudo bem. Algumas pessoas vão achar isso uma fraqueza, outras pessoas vão tentar te incentivar, te encorajar, né. Mas, acho que é interessante nesse momento você conseguir identificar, né, aonde você pode melhorar, né, aonde realmente você sente que tá te incomodando, né, porque às vezes pensar muito no que as pessoas estão se incomodando por conta de você, é algo que vai te deixar ainda mais insegura, né. Que vai vai te afastar ainda mais de realmente conseguir, eh, resolver a questão e e e e fazer você se sentir bem, né.
É. É, e poder olhar também, por exemplo, você f f falou uma coisa aí que me veio agora à cabeça, eh, de não olhar de uma forma negativa, eh, pra aquilo que as pessoas falam também, porque pode ser que exista algo que elas estão enxergando que eu ainda não enxerguei, né. E se eu olhar só como um uma crítica que me fere, eu posso também deixar de melhorar né, de e en enfim, evoluir naquilo que eu preciso evoluir, né. Hum.
Exata. Exata. Exato. Exato. E olha, olhando assim pelo lado super positivo se parar pra pensar, precisa ter muito mais coragem pra assumir algo que lhe incomoda, algo que você precisa melhorar, né, assumir isso pra pessoa pras pessoas, precisa muito mais coragem do que simplesmente, eh, esconder, né. Porque esconder é simples, né. A pessoa simplesmente não fala, eh, sofre sozinha ali, né. Então, na verdade, eh, você pode se considerar, na verdade, com mais coragem do que muitas pessoas aí.
É, é. É, <chuckles> é verdade. E assim, eu não v eu não posso te dizer que eu não consiga realizar nada né. Que eu não consiga expressar a minha criatividade ou que eu não possa executar né, aquilo que eu me propus. Eh, algumas vezes eu faço, outras eu acabo fugindo e colocando outras pessoas pra executar aquilo que eu que eu desenhei, né, como projeto.
Aham. Você Aham. Você propôs, né? Aham.
Mas mas eu faço algumas vezes, só que a grande questão é que me gera um desconforto tão grande, assim, é uma luta mesmo, interna, pra eu poder realizar. Então, a sensação que me dá é que eu não desfruto, sabe. Eu não eu não não é que eu me diverti diverti não é a palavra, mas eh, eu acabo não sentindo prazer naquilo que que eu fiz, sabe. Então, ao invés de: "Ah, poxa legal né, eu fiz algo que que dedi que que levou algo de bom pra vida das pessoas né, e eu consegui executar." Então eu na acabo não me validando, sabe. Não celebrando.
Entendi, entendi. Entendi. Entendi, aham. Perfeito. Aham. É é um processo u doloroso pra você ali, né.
É, é doloroso. Exatamente isso, essa é a palavra.
Entendi. É. Então, acho que nesse momento, o importante é identificar realmente o que que daria pra melhorar, né, nesse sentido, porque Eh, tem que ser feito, né, o o o lado positivo das ações que você faz é que é como você bem disse, tá ajudando outras pessoas. Então tenta encarar como um aprimoramento e não um desafio, sabe. Porque imagina, eh, todo muro que aparece na na sua frente, ele precisa ser derrubado, né. Ele precisa ser derrubado e se parar para pensar
Sei. É. <chuckles>
na maioria das vezes, as pessoas mesmo criam esses muros, né. Criam essas barreiras, né. Então, não é algo que é imposto por alguém, por exemplo, né. Desde o início da conversa É.
É é, realmente, que não são as pessoas, né, que que estão fazendo, sou eu mesma.
Exato, desde o início da conversa, você não mencionou em nenhum momento que alguém falou que você é insegura, né, ou que alguém impôs essa condição para você. Então você sabe, você sente que realmente é algo que vem de você, então é você que tem a capacidade, também, de conseguir resolver essa situação.
Não, exato, não. De resolver, né. É, exato. É isso que eu tenho tentado buscar né, e e vim buscar esse conselho, realmente pra pra poder clarear um pouco, pra poder me dar aí um hã, um uma direção, um norte né, de uns primeiros passos, por exemplo, porque às vezes pequeno passo já é o suficiente pra gente avançar né, e vencer esses medos, né.
Sim. Com certeza, com certeza. E assim Eh, os passos, a ag mesmo que sejam pequenos, né, aos olhos de outras pessoas, é algo que vai, eh, mantendo a sua motivação pra vencer cada vez mais, né. Então, ah, eh, hoje foi um medo de falar em um determinado grupo, amanhã é vencer um grupo maior ainda, né. Então, a cada pequena vitória, celebrar isso, realmente reconhecer o seu esforço, né, e visualizar até onde você quer chegar. Isso que é o importante.
É, eu vo eu vou seguir então esse esse conselho de tentar praticar com pequenos grupos e depois ir aumentando, pra eu poder realmente ir me sentindo mais à vontade. Eu acho que esse é bom caminho pra eu iniciar. Olha, eu gostei muito de falar com você, gostei muito da sua do seu conselho, e espero poder conversar mais com você em uma próxima vez.
Ah não, que isso, espero ter realmente ajudado bastante e que você consiga re resolver essa questão.